ค่ะ พอดีว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นะคะ เขาเรียกว่า อ่า ค่าคอง ค่าครองชีพ หรือว่าค่าภาษีสังคมของคนในเมืองเนี่ยมันสูงมาก ๆ เลยค่ะ ไม่ใช่ ไม่ใช่แค่คนในเมืองนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ที่อื่น หรือว่าอยู่เมืองไหน ๆ เนี่ย ก็รู้สึกว่าค่าครองชีพมันแพงมากเสียเหลือเกิน แล้วทีเนี้ยเราก็มีแผนว่า เราอยากจะเก็บเงินเพื่อไปใช้ในยามเกษียณเนาะ แล้วก็ เอ่อ จริง ๆ เราก็ไม่ได้มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเยอะมากหรอกค่ะ แต่ว่าก็จะเสียไปกับพวกค่า น เอ่อ ภาษีสังคม อย่างเช่น ออกไปเจอเพื่อน กินชาบู กินพวกชานมไข่มุก กินมัตจะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ทำให้เรารู้สึกว่า เออ กินไปเนี่ยมัน มันก็ฟินดีเนาะ แต่ว่ามานั่งดูรายจ่ายทีหลังเนี่ย รู้สึกว่า โอ้โฮ! เราก็ใช้เงินเปลืองเหมือนกัน แล้วทีเนี้ยอยากจะ ส ทราบวิธีอะค่ะว่า พอจะมีวิธีในการแนะนำบ้างไหม? ในการ ช่วยในการลดค่าใช้จ่ายอะค่ะ โดยที่แบบมันไม่กระทบคุณภาพชีวิตมากนัก อะไรแบบนี้อะค่ะ
อืม อืม อืม ครับผม ก็เดี๋ยวจะมีให้แนะนำนิด ๆ หน่อย ๆ เนาะ แต่เดี๋ยวขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า อันนี้คุณแบบเมียนมือ อยู่กับครอบครัวหรือว่าอยู่คนเดียว? อะไรอย่างเงี้ย ครับผม
อือ อืม จริง ๆ อยู่กับ เอ่อ คุณแม่แล้วก็น้องสาวอะนะคะ ใช่ ค่ะ
อืม อือ แล้วก็แบบคุณเป็นคนเหมือนกับว่า จัดการเรื่องราย รายจ่ายเกี่ยวกับ เอ่อ คนในครอบครัวด้วยรึเปล่าครับ?
ใช่ค่ะ ดิฉันก็เป็นคนที่ อ่า จ่ายค่า ค่าผ่อนคอนโดนะคะ แล้วก็มีค่าน้ำ ค่าไฟ แล้วก็จะมีพวกค่าประกัน อ่า ประกันสุขภาพ อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ เอ่อ อืม ค่าโทรศัพท์ ค่าทั่วไปเลยค่ะ ที่ ที่ ที่ใช้จ่ายในวิด ชีวิตประจำวัน ใช่ ของตัวเอง อืม
อือ อา ครับ อืม แล้วแบบหลัก ๆ คุณเหมือนว่า จะเสียเงินส่วนไหนมากที่สุดเหรอครับ? คือเป็นค่าใช้จ่ายหลักอะครับผม ค่าบ้านเหรอ? หรือว่าค่าของกิน ค่าอะไร อย่างเงี้ยครับ
ค่ะ จริง ๆ ถ้าคิดรวม ๆ ก็จะเป็นค่าผ่อนคอนโด แล้วก็มี เอ่อ ค่าบัตรเครดิตด้วยค่ะลืมบอกไป เพราะว่าเราก็ บาง บางครั้งเนี่ยเราก็ใช้บัตรเครดิตในการผ่อนซื้อของ หรือว่าเป็นของที่เราอยากได้ช่วงแบบ 11.11 12.12 พวกในแอปต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้วมันก็มีพวกค่าของกิน ใช่ค่ะ เพราะว่าเรากินแบบว่าร้านไหนดัง ๆ หรือว่าช่วงไหนที่เขาฮิตกินกัน อย่างเงี้ย อย่างช่วงเนี้ยก็ Wingstop อะไรอย่างเงี้ย เราก็อยากจะไปกินใช่ไหมคะ เราก็จัดเลย ใช่ค่ะ
อืม ครับ อะ เออ ครับผม อืม โอเคครับ อืม อืม ครับผม ก็เข้าใจได้เนาะ ก็เหมือนกับว่า ก็มีค่าใช้จ่ายโดยทั่วไป แล้วก็เหมือนกับว่า เอ่อ ก็ต้องดูแลคนหลายคนด้วยเนาะ ก็อย่างแรกเลยก็ขอชื่นชมเนาะที่แบบคอยดูแลคุณแม่ แล้วก็แบบ เออ ดูแลแกดีเนาะ ก็ เดี๋ยวผมขอถามอีกนิดหนึ่งเนาะว่า ตอนเนี้ยคุณเหมือนกับว่า มีความต้องการที่จะปรับลดในส่วนไหนเป็นพิเศษไหมครับ? หรือว่าส่วนไหนที่คุณรู้สึกว่า ใช้เงินเยอะเกินไป มีส่วนไหนที่คุณคิดว่า เออ อยากลดมั่ง หรือว่าอยากประหยัดในส่วนไหนบ้างอะครับ?
ใช่ ค่ะ ขอบคุณค่ะ อา ค่ะ ค่ะ จริง ๆ ก็ถ้ามองลึก ๆ เนี่ยก็รู้สึกว่า ค่าใช้จ่ายในกรุงเทพอะ พวกค่าขนส่งสาธารณะ อย่างเงี้ยแพงมากเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นค่ารถไฟฟ้า บางทีเราก็นั่ง Grab นั่งแบบพวก เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ ที่เราต้อง ต้องจ่ายเงินเยอะ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ แล้วก็ เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ ค่าอาหารเนี่ยค่ะ ที่บอกไว้ว่า ค่า ค่าอาหารเนี่ยอาจจะลด เพราะเราเนี่ยเป็นคนที่ตามใจปาก แล้วก็เวลาที่มีเพื่อนมาชวนออกข้างนอก อย่างเงี้ย เราเป็นคนที่ เอ่อ ถึงไหนถึงกัน ไปไหนก็ได้ ไปเที่ยวนู่นนี่นั่น อย่าง ช่วงนี้อากาศหนาวใช่ไหมคะ ก็จะ แพลน ไปเที่ยวทางเหนือกัน เราก็โอเค เราก็แบบไม่ได้มีการยับยั้งชั่งใจ แบบ "เออ ไปสิ ไปสิบุ๊กเลย จองโรงแรมเลย" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ มันก็ทำให้แบบมีค่าใช้จ่ายเข้ามา อืม
ครับ อืม อืม ครับผม อืม ครับ อืม อืม โอเคครับ ก็ อืม เข้าใจครับ เข้าใจ แต่มันก็เป็นเรื่อง อ่า ที่ต้อง เหมือนกับว่าถึงอยากประหยัด แต่ก็ต้องอันนี้เหมือนกันเนาะ ถ้าแบบ อ่า อยากมีความสุขอยู่ด้วยเนี่ย ก็ต้องหาทางที่จะ ต สร้างความสมดุลกัน ระหว่างการลดค่าใช้จ่าย แล้วก็การ อ่า หาความสุขให้ตัวเองเนาะ อันนี้นี่ต้องถามก่อนว่า เรื่องงานคุณเนี่ย ตอนนี้ต้องถามว่า แบบ เอ่อ คุณทำงานแน่นแล้วหรือยัง? แบบตารางงานนี่ เอ่อ ถือว่าแบบทำที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วใช่ไหมครับ? เรื่องงานนี่ก็มีแล้วเนาะ แล้วก็งานทรง งานเสริมนี่คิดจะทำไหมครับ? หรือว่า เอ่อ เพราะว่ามี อ่า ความรับผิดชอบอื่น ก็เลยไม่ได้อยากที่จะทำสักเท่าไรอะครับผม?
ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ จริง ๆ ก็มีงาน งานเสริมนะคะที่ทำ จริง ๆ มันเป็นงานเสริมที่ทำ กลายเป็นงานประจำอะค่ะ เพราะว่าเราเนี่ย ออกจากงานประจำมาสักพักหนึ่งแล้ว แล้วก็เลือกที่จะมาทำงานเสริม ก็คือทำตั้งแต่ เอ่อ เราเริ่มตั้งแต่ประมาณ 9 โมงเช้าอะค่ะ จนถึง 5 โมงเย็น แต่จริง ๆ ก็จะมีพักช่วงพักเที่ยงใช่ไหมคะ แล้วก็ เอ่อ ช่วงกลางคืนเนี่ย ก็แวะ อ่า แวะไปกินข้าว ออกกำลังกาย แล้วก็กลับมาทำต่อ ใช่ มันก็เต็มเวลาอยู่อะค่ะ เออ โดยปกติ
อืม ครับผม อือ อืม ครับผม อ๋อ ก็คือเหมือนกับว่า งานประจำก็ไม่เชิง แต่ว่างาน มีงานที่ทำตลอดเวลา เป็นเหมือนงานประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ? อันนี้ก็ทำทุกวันเลยหรือเปล่าครับผม?
ใช่ ได้เลยค่ะ อืม ก็ทำทุกวันค่ะ แต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่แบบว่าเรา เราพักบ้างเนาะ ที่บอกว่า อ่า มี แพลน ไปเที่ยวต่างจังหวัด แล้วก็ เอ่อ ช่วงเย็นที่เพื่อนนัดไปกินข้าว หรือออกไปข้างนอก อย่างเงี้ย เราก็ไปค่ะ ใช่ แล้วก็ออกไปก็ต้องเสียค่า BTS ค่านู่นนี่นั่น แอร์พอร์ตลิงก์ ซึ่งมันเยอะนะคะ เราก็ออกเกือบทุกวันอะค่ะ ออกบ่อยมาก แบบพอว่างปุ๊บก็ออกเลย ด้วยความที่อยู่แบบในเมือง อะไรงี้ ใช่ค่ะ
อือ ครับ อืม เข้าใจครับ อืม อืม ครับผม อา อันนี้ อันนี้คำถามอีกคำถามหนึ่งก่อนผมจะแนะนำเนาะ คือคุณ สำหรับคุณน่ะ มันมีค่าใช้จ่ายไหนที่คุณ รู้สึกว่า มันสิ้นเปลืองเป็นพิเศษ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้ไหมครับ? อาจจะเป็นพวกแบบ อ่า ว เขาเรียกว่า subscription ต่าง ๆ อะไรอย่างเงี้ย คือมีไหมครับ? หรือว่าบัตร อ บัตรนู่น บัตร นี่ ที่แบบมันเสียเงิน กิน ดูดเงินเป็นรายเดือน ๆ อะไรอย่างเงี้ย คุณมีว่า มีอะไรพวกนี้ไหม? อืม หรือว่าแบบอะไรที่แบบ อะไรก็ได้ครับที่คุณรู้สึกว่า มัน อ่า เสียเงิน แล้วก็ ว ไม่ได้ใช้คุ้มค่าเนี้ย พอจะมีอะไรบ้างอะครับผม?
อือ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือ subscription อืม ค่ะ อืม ค่ะ ตอนนี้ก็จะมี อ่า Netflix นะคะ แล้วก็มี อ่า Youtube premium แต่จริง ๆ ก็คือไม่ได้จ่ายทุกเดือน บางเดือนเรารู้สึกว่าเดือนเนี้ยไม่ได้อยากจะดูไม่มี ads อย่างเงี้ย แล้วก็ unsubscribe ไป แล้วก็กลับมา ซับสไกรบ์ ใหม่ แล้วก็จะเสียเงินกับพวก TikTok อะค่ะ เพราะเราอะ เอ่อ จะมีช่องที่เราชอบดูเขา แล้วเราก็จะเติมเงินเพื่อที่จะเพย์สติกเกอร์ แล้วก็มีแบบ เราชอบดูนางงาม ใช่ไหมคะ แบบน้องวีนาอย่างเงี้ย เราก็จะช่วยกดตะกร้าอย่างเงี้ยค่ะ อา แล้วก็ แล้วก็มีน้ำพริกนางงาม เต็มห้อง แล้วก็มีพวกคอลลาจงคอลลาเจน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ เรารู้สึกว่า เออ มันน่าจะเป็นช่วง ๆ เนาะ เออ เราก็ไม่ได้แบบกดตลอด อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอมานั่งคิด ก็รวมเยอะอยู่นะคะ ใช่ ใช่ค่ะ
อื้อฮือ ครับ อืม ครับ อา ครับผม อืม อืม ครับ อืม ๆ อา ครับผม อืม <chuckles> อา ครับผม อืม ๆ อืม ครับผม อะ โอเคครับ งั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำประมาณนี้แล้วกันเนาะ อย่างแรกก็เลย อย่างแรกเลย ก็คือต้องแบบเหมือนกับว่าตัดค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ ที่แบบไม่จำเป็นก่อน แต่เหมือนกับว่าพวกยูทูบหรือว่า อ่า เน็ตฟง Netflix อะไรก็ได้ครับผม ก็อาจจะต้องติดตามชัดเจนเนาะ เท่าที่ผมฟังมาคุณก็ติดตามค่อนข้างโอเคอยู่แล้วที่แบบ เออ เดือนนี้ไม่ได้ใช้ก็ แคนเซิล ไป จ พอจะใช้อีกทีก็ตามมา แต่ก็อาจจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เนาะแบบสมมุติว่า เฮ้ย เดือนนี้จะต้องดู Youtube เยอะ ก็เอา Youtube premium ก็ได้ ดินนี้แบบ Netflix ไม่ได้ดูเลยก็ไม่เอา Netflix อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็ต้องดูเป็นเรื่อง ๆ ไปเนาะก็ต้องพยายามติดตาม พวกเนี้ยมันจะกินเงินเยอะพอสมควรเลย พวกที่แบบ อ่า เราต้องจ่ายทุกเดือน ๆ ๆ เราเห็นเดือนแล้ว เราว่าไม่กี่บาทเนาะ แต่พอมันหลาย ๆ อันมารวมกันมันก็เยอะเนาะ ก็อาจจะต้อง
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา อ อือ ค่ะ ใช่ ค่ะ ใช่เลย
อืม เหมือนกับว่าพยายามดูว่า เอ่อ มีอันไหนบ้างที่เราไม่ใช้เดือนนี้ ก็ตัดทิ้งออกไปได้เลยเนาะ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากแนะนำเนาะ ก็คือเรื่องนี้ครับผม อ่า เรื่อง อ่า TikTok เนาะ อันนี้ผมเข้าใจ ได้ ว่ามันเป็นเหมือนกับว่า อ่า อะไรความสุขของคุณเนาะ แต่ว่าอาจจะต้องแบ่งเงินไว้นิดหนึ่ง ใช่ อาจจะเหมือนกับว่า อ่า สำหรับเดือนเนี้ยเราให้เงินตัวเอง ในส่วนนี้กี่บาท แล้วก็ยึดไว้เท่านั้นเลยก็ได้ครับผม อาจจะแบ่ง มีการแบ่ง อ่า สัดส่วนการใช้เงินที่ค่อนข้างชัดเจนกว่านี้เนาะ แล้วจะได้ควบคุมได้ง่าย ๆ เนาะ เพราะว่าถ้าผม อ่า พอจะเดาเนาะก็แบบ เออ เราแบบรู้สึกแฮปปี แล้วก็ส่งสติกเกอร์ให้เขา ส่งให้เรื่อย ๆ เนาะ บางทีมันก็แบบจะไหลไปเรื่อย ๆ รวมถึงน้ำพงน้ำพริกเนาะ บางทีมันก็อาจจะเยอะเต็มบ้านไปหน่อย ก็ เออ อาจจะลองดูว่า เอาไปทำอะไรกับน้ำพริกที่เหลือได้บ้างนะครับผม ก็ให้วงเงินตรงนี้ด้วย แล้วก็วงเงินตอนช็อปปิงด้วยเหมือนกันครับผม อันนี้ก็น่าจะได้แบบ เอ่อ เหมือนกับว่ามีการ มีลิมิตให้ตัวเองเนาะ ก็ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น เราก็จะได้ของที่เราต้องการอยู่ แต่เราจะได้แบบเลือกมากขึ้นเนาะ ความเลือกเราจะได้เลือกในสิ่งที่แบบ อืม สิ่งที่เราต้องการจริง ๆ สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรารู้สึกว่า เอ๊ะ! ไม่ได้ แต่ไม่ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่คุ้ม เราก็จะได้ไม่ต้องกดมาเยอะขนาดนั้นเนาะ ก็จะได้แบบตั้งใจเลือกกว่าเดิม ถ้ามีการควบคุมรายได้ที่ดีอะครับ อย่างงี้พอจะทำได้ไหมเอ่ย?
ค่ะ <chuckles> เอฟซีค่ะ ค่ะ ใช่เลย ใช่ ค่ะ ค่ะ ดีแหละ อืม อ๋อ จริง ๆ ก็ที่คุณบอกมาเนี่ย ก็พอจะทำได้นะคะ เพราะว่าช่วงหลัง ๆ เนี่ยเราก็มานั่งดูเหมือนกันว่า แต่ละเดือนเนี่ย เราจะมานั่งดูบิลยอดที่ใช้จ่ายจากบัตรนะคะว่า เออ เดือนนี้เราจ่ายอะไรไปเยอะบ้าง อย่างเช่น ค่า TikTok เนี่ย ค่าสติกเกอร์ เดือนหนึ่งเนี่ยเราก็กดไปหลายครั้งเหมือนกันนะคะ ปั๊บ โอ้โฮ! รวม ๆ กันน่าจะเป็น 1,000 ได้ แล้วก็มีแบบว่าพวกช้อปปี้ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ชอบไปซื้อของมา บางทีก็ซื้อให้คนอื่นเนาะ แบบว่า โอ้โฮ! เราสายเปย์ อะไรเงี้ยไง แบบว่า <laughs> เหมือน เหมือนมันให้คนอื่นแล้ว เรา เรารู้สึกดีอะค่ะ เออ แล้วก็ไปช็อป แล้วก็มานั่งคิดดูทีหลัง เออ ไม่น่าซื้อเลย ซื้ออะไรเยอะแยะ เงี้ยค่ะ รู้สึกว่าเสียดายตังค์ ใช่ แล้วก็ไอ้ ซับสไกรบ์ เระ เออ ซับสไกรบ์ อะไรพวกนี้อะ เราก็หลัง ๆ ไม่ค่อยได้ดูเลยค่ะ รู้สึกว่า เออ น่าจะไปอัน อันซับให้หมด น่าจะไปแคนเซิลให้หมดว่า สมัครไว้แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูสักเท่าไร มัวแต่ไปดู TikTok ตามนางงาม อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ ก็อาจ <laughs> อาจจะลด ในส่วนนี้ได้ ที่คุณแนะนำอันนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกัน แดะ เดี๋ยวจะไปลองดู เออ
ครับ อืม ครับ อืม <chuckles> อา ครับ อืม ครับผม อืม <chuckles> เข้าใจได้ครับ อืม อืม อืม รับผม อืม <chuckles> ครับ ครับผม ก็ลองดูนะครับ แต่ก็อย่าลืมหาความสุขให้ตัวเองเนาะ อย่าแบบให้คุณภาพชีวิตมันลดลง เพราะว่า อา จำกัด การใช้จ่ายเกินไป ก็เหมือนกับว่าหาสมดุลให้เราเองเนาะ สมมุติเดือนแรกเรารู้สึกว่ามัน อือ เงอ ยอดเงินมันไม่พอ แล้วเรารู้สึกอึดอัด รู้สึกไม่มีความสุข นี่ก็ลองเปอะ ปรับเพิ่มขึ้นมาได้ ถ้าแบบ อ ชีวิตคุณยังมีความสุข เอาความสุขให้มันดีด้วยเหมือนกันเนาะ ก็อาจจะต้องลองดูวิธีประหยัดเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยเนาะ ตาม TikTok อ หรือว่าตามช้อปปี้เนี่ย มันจะมีคงมีโคดลดเยอะเนาะ ก็อาจจะต้องดูว่า เออ มีวิธีไหนที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายพวกนี้อะมันถูกสุด อันนี้ก็คือ มันก็เป็นวิธี ฟ ที่เราลดราคาได้ฟรีเลยเนาะ ก็อาจจะเป็นอีกอันหนึ่งที่พอทำได้อะครับผม ก็ลองดูครับผม อืม
ค่ะ ใช่ อา ค่ะ ได้ ค่ะ อืม อา อาจ น่าสน ได้ ได้เลยค่ะ ในที่คุณแนะนำโคดส่วนลดเนี่ย จริง ๆ เราก็เจอว่า แอปเนี่ยมันชอบเด้งขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นของ Shopee Lazada หรือว่า Big C Lotus ก็เด้งขึ้นมาตลอด จริง ๆ ถ้าเกิดเรา เอ่อ มานั่งสนใจในเรื่องของการเก็บโคด หรือว่าพวกแอปส่วนลดในเซเว่นอย่างเงี้ย จริง ๆ ก็น่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเหมือนกันนะคะ เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราก็รู้จักเพื่อนบางคนที่เขาจะซื้อของพูด ซื้อของทีเนี่ยเขามานั่งกดดูค่ะว่า เฮ้ย วันนี้มีส่วนลดอะไรบ้าง ลดกี่เปอร์เซ็นต์ วันพุธ KFC ลดอะไรบ้าง แล้วก็ เออ น่าสนใจดี น่าจะช่วยในการลดรายจ่ายได้ดีเลยค่ะ เออ เดี๋ยวจะต้องไปลอง เออ
อืม ครับ ใช่ครับ <chuckles> ครับผม อืม ก็ลองดูนะครับ ผมก็เอาใจช่วยเนาะ มันเป็นอะไรที่แบบคุณอาจทำได้ แล้วก็ผมหวังว่าคุณจะหา ส ความสมดุลเจอนะระหว่างการ อ่า ลดค่าใช้จ่าย แล้วก็ทำให้มีชีวิต เป็นคุณภาพที่ดีอยู่เนี่ย ก็เอาใจช่วยนะครับ ก็สู้ ๆ นะครับ วันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟัง แล้วก็สวัสดีครับ
ได้เลย อืม ค่ะ อา ค่ะ ได้เลยค่ะ ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ใน ในเรื่องของคำ เขาเรียกว่า คำแนะนำนะคะ เป็นประโยชน์มาก ๆ เลย เดี๋ยวจะนำไปใช้นะคะ ขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะ